Hablando de películas y del cine, y de historias que se quedan marcadas. Cuéntame de alguna que te haya gustado mucho y que te parece que es sumamente especial.
Ajá. Uy, te puedo decir varias, ¿eh? Tengo la fortuna, tengo la fortuna de eso, pero si me tuviera que quedar con una
Ajá.
creo que sería Excalibur de 1981.
Okey. Excalibur. A ver, cuéntame qué fue lo que te llamó la atención, más o menos, el guion, cómo, eh, de qué
Ujú. ¿En qué? Este, fíjate que yo siempre siempre hablo de esta película como una ópera medieval, así siempre la platico, ¿no?
Ujú. Ujú.
Eh, lo que más me llamó la atención cuando la miré fue lo visual.
¿Por qué lo visual, qué fue lo que lo que la hizo así tan atractiva visualmente?
Más Ajá. Fíjate que tiene este rollo como de Dark Fantasy, no sé si conoces este género.
Ujú.
Ah, pues entonces, tiene mucho eso esta película, ¿no? Incluso, me atrevo a decir que creo que fue la pionera o la madre, padre de todas estas, ¿no?
Guau.
Es una película que visualmente No, no, no, es es es la estética que tiene, yo siento que es inconfundible, ¿no? Es una mezcla visual de y es muy atrevida la película, siempre lo digo, eh, las armaduras cromadas
Sí. Ujú.
todo este misticismo, así de la bruma, la penumbra, ¿no?, los paisajes de en de Irlanda, creo que es la película, eh, están, no, no, no, no, no, y todo tienen como
¿Quién es el director? ¿Te acuerdas del director?
¡Ay! El director de Excalibur de 1981 debe de ser No, no me puedo acordar.
Okey, pero, eh, en en sí la película está bien dirigida y los la escenografía está superbién planeada por lo que cuentas, ¿no?
Ajá. No, está está tre todo está hermoso esa pelí John Boorman, es el director, ya me acordé. E él también tiene otras películas muy buenas que se llaman
Okey.
mm, The Emerald Forest, y A Quemarropa, creo que se llama la otra.
Ujú. Ajá. Pero esta es como su ópera prima. Ujú.
Pero bueno es Ajá. Sí, sí, sí, esta es la buena, esta es la chila. Esa es la que pega.
Y cuéntame, ¿más o menos de qué va la película?, o, ¿qué escena, qué des qué escena te gustó más que todas?
Ajá. ¡Ay! Gracias por esa pregunta. Excalibur narra, esta película narra la pues todo el auge, la el nacimiento y caída, ¿no?, de del rey Arturo, eh, su corte en Camelot e incluso la trágica esta esta búsqueda del santo grial, ¿no?, cómo se pierde.
Ajá. Sí.
Entonces, si si hay una escena que a mí me marcó mucho de esta película que fue con la que dije no puedo creer lo que s mis ojos están viendo, o sea, me quedé impactado. Y es cuando están, uno de cuando la leyenda dice, ¿no? Quien saque la pie la espada en la piedra será conocido como el rey de toda Inglaterra, ¿sí?
Ujú. Ujú. Es una leyenda real, ¿no? O sea, no es una historia, sino que realmente existe.
Sí. Ajá. Así es. Entonces
Ujú.
eh, para los primeros minutos, estoy hablando de que la película, a los primeros 15, 20 minutos. Ya sacó la espada Arturo.
Ajá.
Y ya lo demás es toda su vida y lo que sigue, o sea, está exquisita la película. Pero, volviendo a la escena, en ese momento, te está celebrando un torneo. Él saca la espada y algunos de los caballeros nobles que están ahí sir hincan la rodilla ante Arturo. Y otros dicen que no, que no van a seguir a un niño, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí. Ujú. Arturo era un joven, ¿verdad? O sea, tenía ¿qué, adolescente?
Sí. Adolescente. Eh, ¿qué te gusta? ¿Preadulto?
Ujú.
16, 18 años habrá tenido Arturo.
Oye, pero entonces, ¿sí fue real? ¿O sea, sí existió realmente o es u o es una leyenda nada más?
Es una leyenda, es es una leyenda y por eso creo que la obra, la película hacen un trabajo excepcional y magistral en mostrarte por qué es una leyenda. Porque incluso sale Merlín, Merlín es un mago.
Ujú. Ujú. Ujú. Sí.
Y en la película lo manejan más que mago, más como un, eh, ¿cómo se les conocía a los químicos antes? Alquímic alquímico algo así, ¿no?
Ajá, sí, era como sí, como como hacían alquimia, ¿no?
Ajá. Así, eso gracias, sí, eh, sí, maneja más como la alquimia, ¿no?
Ujú.
Entonces, pues sí, Me Merlín es el que, eh, está guiando a este Arturo y de nuevo.
¿Era su asesor Merlín?
Sí, sí lo era.
Ujú.
Es es mira, algo que sí está mal de la película que, paréntesis, ¿no?, eh, es el ritmo, ¿no?, es muy regular, porque, como te digo, quiere cubrir toda esta, pues, toda la vida de Arturo, eh, pero la fuerza de la película siempre está en las en las poderosas secuencias de batallas, de armaduras, de choques de espadas, de los brillos, sí Porque son, aparte de ser muy gráficas, son muy oscuras, ¿no? Eso me gusta mucho.
Sí. Ujú. Sí. Sí. Pero fíjate que así como lo describes, hasta se antoja en, eh, buscarlo, ¿no?, para ver esas escenas.
Y ajá. No, tienes que verla, ¿eh? Perdón, pero lo que yo estoy platicando no le hace justicia absolutamente a nada de lo que yo sé que vas a ver de esa película. Y si te gusta mucho la onda gótica, así, la el misticismo, la brujería, todo esto te va a encantar esa película.
Ujú. Ujú. O sea, también es mística la película.
Sí, como sale Merlín es que, bueno, la historia de Arturo a él lo roban de un castillo de niño.
Ujú. Mm.
En conjunto con Merlín, ¿sí? Entonces, él tiene una hermana, Morgana. Morgana, no sé si te suena el nombre, pero es una bruja también famosa. Exactamente, exactamente, y era hermana de él.
Sí, es como bruja, ¿no? Ujú. ¿De Arturo?
Sí, de Arturo, del rey Arturo.
Ujú. Ujú.
Entonces, está muy buena la película. Este, y, de hecho, has de eso has has escuchado la pel la canción, perdón, la de O Fortuna, ¿no?
No.
Es la que va así de que, <humming> bueno, la crearon para esa película.
Ah, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, yo pensé que ese era como una ópera que ya existía, una, pensaba que era una ópera, incluso, alemana, que ya existía. Pero entonces, es fue creada exclusivamente para la película.
¿Qué tal? Bueno, fue adaptado para la película, pero es un poema, ¿no? Ya exis sí sí existía pero es un poema medieval, si mal no recuerdo esa canción. Pero la adaptan a la película de una manera que no hombre, no inventes, o sea.
Ah, ya. Ujú. Ujú.
Magistral. Y que habla de eso, ¿no?
Y sígueme contando qué tal lo o o sea, ¿te gusta lo que en lo que se sí lleva a cabo toda la leyenda como tal? ¿O te gusta en lo que en lo que termina? ¿Cómo cómo va l el s lo lo que sigue?
Sí. Ujú. Okey, a mí l o sea lo que para mí hace especial a esta película eh, de nuevo lo es lo visual. Es es que <chuckles> te te invito que busques si quieres imágenes de la película.
Ujú. Sí, así lo voy a hacer.
Y ajá, y no inventes, o sea, visualmente es una película que te llana, te llena el ojo, perdón, te llama mucho la atención desde el primer momento que ves una imagen de ella.
Y, por ejemplo, cuando estabas en el cine, que estabas observando todo eso, eh, ¿fue para ti la primer película que te impresionó de esa manera? ¿O había ya antes algo que te había impresionado en otro tipo de de películas así semejante que te había hecho como alucinar?
Ujú. Ajá. Sí, bueno, no me tocó verla en el cine, va, no soy tan viejo. <laughs> Pero la película es del 81.
<laughs> Ajá.
Yo soy un poquito más para acá para adelante. Entonces, no no tuve la fortuna de verla en el cine. Pero sí te puedo comentar que, como me gusta mucho, eh, ver el cine, o sea, soy me considero aficionado, ¿no?, al cine, a final de cuentas. Pero incluso, pues, las tengo buen sonido, tengo una buena pantalla para ver las las películas en su mejor calidad y todo.
Ujú, ujú. Ujú.
Y sí fue de las primeras que cuando yo las vi aquí, eh, me me cambió y me hizo decir: "Ya ya me acordé"
Ujú.
"porqué gasté lo que gasté de dinero en esta televisión, en este sonido, en estos asientos", ¿sabes?
Ujú.
O sea, me hizo recordar porqué me gusta tanto el cine, esa película.
Pero entonces, si este tipo de de películas que se pueden apreciar en pantallas grandes, tú lo que dices es que igual si tienes una buena pantalla desde tu la comodidad de tu casa, también la puedes ver de la misma manera como en una sala grande.
Ujú. Ah. Yo te puedo decir que tengo mejor pantalla en mi casa, que las de varios cines de mi ciudad.
Okey.
Así que sí, sí lo considero. Lo que sí falla a veces a lo mejor puede ser el audio, ¿no? Pero de ahí en fuera, la pantalla no creo que que me gane el cine, la verdad.
Ujú. Oye, y platícame un poco más del del guión, qué fue q E e e en sí la leyenda, entonces, es que Arturo puede sacar esa espada, y finalmente es declarado el rey de Inglaterra, ¿no?
Ajá. Okey. Sí. Ujú. Sí.
Y después, ¿qué sigue de eso en en la película?
Okey, te comentaba, sí, una de mis escenas favoritas. Eh, muchos No Bueno, el rey, empieza con eso, ¿no? El rey, Uter Pendragón que es, te digo, el, ah, el no, si no sabías el apellido de Arturo es Pendragón.
Ah, no.
Bueno, esa noche es cuando él muere y se se roban a a este Arturo, ¿no?, justamente la noche que él nace. Y ya lo cuida Merlín y se lo llevan unos primos, ¿no? Este, ya cuando están celebrando
Ujú. Ujú.
esta este nacimiento, ¿no?, Del de la piel y todo esto eh, quien decreta que eso, es Merlín.
Ujú.
Sí, Merlín decreta que solo aquel que saque la esp la la espada de la piedra, es quien va a ser el rey legítimo de de esta onda.
Y Merlín también lo acompaña en ese momento.
Sí, siempre. Este, como te comento, Merlín se llevó al bebé Arturo, ¿no?, pues, para protegerlo, y, pues, para mantener este orden entre comillas.
Ujú.
Y es ahí cuando, por ejemplo, el enemigo de le en la película sale el llamado Úter, que es el el papá de Arturo
Ujú. Ujú.
que quiere castigar a Merlín. Y, pues, lo que hace es que es que para ca antes de morir, man mansa manda la maldición, perdón, y es cuando s caja las la espada él
Pero, entonces, ¿la quieren castigar, porque llevó a a Merlín a a hacer eso? O ,¿cuál es el motivo por el que quieren castigar a Merlín?
es como empieza la película. Okey, por la la la espada sale siempre de la de la Dama del Lago ¿no?, de ahí viene la leyenda, la eh, tú vas a un lago en Ir en Irlanda, y ese lago sale la Dama del Lago. Y ella es la que te da la espada, así es como se obtiene, ¿sí?
Ajá. Ujú. Sí. Mm. Ujú.
Así como es como lo consiguió el rey Ar el rey, no Arturo, el rey, el papá de Arturo, Úter, Úter Pendragón. Úter, cuando ya tenía como que este
Sí.
este deseo de esa espada, que Merlín le dice: "No vayas, vas a romper el" "como que este juramento, ¿no?". Porque antes se decía eso, que la magia nomás iba a servir contigo, pero tenías que jurármelo. Sí, tenemos que estar juramentados, como caballeros, como nobles. Entonces, cuando él hace eso, es cuando Úter rompe ese juramento, ¿no?, aceptando la espada.
Ujú. Okey.
¿Sí? Y, pues, bueno, lo que hace es que, eh, bajo los efectos de este Merlín, eh, o sea, hace como una magia en la que le da la apariencia de otro duque, no me acuerdo quién, la verdad, no recuerdo ese esa, pero seduce a una esposa, ah, perdón, a a su esposa, a la esposa del duque, pues, por el que se hace pasar el otro. Y esa noche es cuando el duque de verdad, muere, y es ahí cuando, te digo, nace nace Arturo, ¿no?
Ujú. Ajá. Ujú. Ujú. Mm.
Es que son son, esta dividida en 4 actos, la película, pues.
Guau, o sea, está superbién estructurada, pero aparte el guion no parece como si fuera un cuento, sino, por lo que lo cue por lo que lo narras, hasta parecería que fue una historia real, ¿no? Así con con tantos detalles y con todas estas ujú.
Sí, como te digo ajá. Sí, es que no, no, no, está está hermosa la película, está hermosa. Pero bueno, así rapidito, mira, eh, en el primer acto cierra cuando uno de los nobles, que es el del que hace el actor del papel, Patrick Stewart.
Ajá.
Él se niega a aceptar uno de ellos se niega a aceptar el valor de Arturo. Entonces, están atacando al noble este porque dice que él sí va a apoyar a Arturo y los otros caballeros no. Ya cuando van a la pelea, Merlín le dice a Arturo que se espere y tal, le dice Arturo: "No, yo con la espada voy a demostrarles que soy digno y tal". Va al asedio del castillo, libera, y ya en el en el río, porque es una escena tan fuerte, en el río, él le dice, uno de los caballeros: "Yo no voy a ser leal a ti, hasta que demuestres lo contrario". Era Sir Leodegrance, creo que se llamaba ese caballero. Todos son parte de la mesa, ¿no? Pero bueno, él. Entonces, lo que hace Arturo es que quita la espada y se se deja desnudo, o sea, se tira así, en el agua y le dice: "Entonces, si es cierto que no soy tu rey, mátame ahorita". Y se le queda viendo con la propias, y el otro caballero, el que te digo, sir Leodegrance, se le queda viendo con la excalibur en manos, y ve a Ar ve a Arturo y no puede. Y encaja la espada y le dice: "Mi rey". No hombre, o sea.
Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Sí. Fabuloso, ¿no? <chuckles> Casi como para aplaudir la escena.
Es s tá súper Mm, no, yo me paré a llorar. <laughs> Yo me paré, aplaudiendo y llorando, o sea, que no, no. "Que hermosura", dije, "¿Qué es esto?".
<laughs> ¿Cuántas veces has visto esta película?
En, mm, no las suficientes. Pero la he visto unas ve veinte, más de 20 veces la he visto.
Pero muchas. Y entonces, ¿te sabes hasta casi que los diálogos?
Esa ese diálogo me lo sé perfecto, porque me encantó.
Vaya. Oye, pues, de veras que te te gusta mucho este tipo de de cine, este tipo de historias, casi que te imagino ahí te en en medio de la película tú también actuando.
Me encantó. <laughs> Sí. Ojalá, Ojalá.
<chuckles> No, pues, qué interesante. La verdad, me dieron muchísimas ganas de ver l esta película, incluso creo que sí la voy a buscar, espero encontrarla en las plataformas.
Sí. Te la recomiendo, de verdad. Y si no, mándame mensaje, yo te la mando, la tengo que comprada en todos lados, recuerda. <laughs>
<laughs> Muchísimas gracias, estuvo muy amena esta conversación y también muy entretenida.
Sí, sí. Sí. Muchas gracias a ti. La verdad que las cosas que me dijiste me hicieron pensar bastante, tenía mucho que no no pensaba tanto en esta película como hoy.
Pues, muchas gracias y espero pronto estemos aquí comentando alguna otra película de tu agrado.
Ey, pero que la próxima que seas tú, me tambien me gustaria escucharte, ¿sale? <laughs> Sale, que te cuides, estamos pendientes.
Gracias.